آه، يعني غير السلحفة اللي هي عادي، بتاكل جرجير وجزر و إمم.
أنا عندي السلاح آه، أنا عندي السلاحف اللي هي ال الم اللي هي الصحراوي العادية، دي بتعيش؟ آه، <giggles> أيوه أ اللي هي الصحراوي العادية دي، آه، بتاكل اللي هي الخس والج والجزر آآ، خس وخيار، وبتزعل أوي لو حطيت لهم جرجير يعني م يبقوا <tsk> يح بي يقعدوا يبُصوا لي كده اللي هو ده أكل ده؟ آآ، أنتِ مش مهتمية، عارفة <laughs> آه، أصل عندي القطط بتاكل بانيه، ما بيحبوش ياكلوا بانيه، بياكلوا بانيه يعني آآ، يب يبُصوا لي كده هي <tsk> هم القطتين دلوقتي اللي عندي دلوقتي، آآ، عندهم تقريبًا إيه يعني ش يوم 24 هيبقى عندهم 3 شهور، بالضبط. آآ، كان كان عندي قبل كده أكبر من كده، بس يعني ما حصلش نصيب ما كمّلِتش معايا، بس إيه، دول بقى تحسّي إن هم كيوت أوي وهم اللي لونهم أبيض كلّهم كلّها أبيض كده، وعينيهم ملوّنة، ف بتلاقيها بتبُص لِك كده وتصعب عليكِ، اللي هو <laughs> آآ، ت تعمل لِك كده هو وابُص لها تعمل لي ك
مش هاستغرب، <laughs> مش هاستغرب عادي، طبيعي جدًا. <giggles> آه، آه <chuckles> مش عاجبهم كمان. <laughs> إمم، إيه؟! <laughs> <chuckles> أيوه، فاهماكِ إمم. أيوه. أي يعني ما بتعملش حاجة، ما ما هياش مؤذية، ما هياش أي حاجة، غلبانة يعني.
أوي، غلبانة أوي <laughs> بس ف إمم.
إمم، <laughs> أيوه فاهماكِ، طيب وبعدين، أنتِ مثلًا من السوق ده، أنتم جربتوا تروحوه مرّه تانية؟ والَّا أنتم خلاص أنتم حرّمتوا من المرّه اللي أنتم رُحتوها؟ همم.
ده بيروحوه هو بُصّي، لأ هو أنا أنا شخصيًا هو هو بيتعمل يوم الجمعة بس، يعني يوم الجمعة من كل أسبوع. أ أنا شخصيًا رُحتُه مرتين من ساعة أمّا يعني عرفنا طريقة الح طريق الحيوانات دي و أو اجوّزت يعني و وجوزي أصلًا هو ليه في قصص الحيوانات دي، أنا رُحت معاه مرتين بس، آآ، بس هو تقريبًا بيروح مرّه في الشهر، مرتين في الشهر، بيجيب لهم أكل أو أدوية بي ب مثلًا عايز يجيب حاجة جديدة، نوع جديد، أو بيدوّر على حا يعني بيروح ب هو بيلاقي سبب نروح عشانه يعني، <laughs> آه.
إمم. أيوه. بالضبط آه، <laughs> حيوان جديد هييجي ال لل للجنينة اللي عندكم. <laughs>
أيوه، وكان عندنا عصافير نوع كده إسم مش فاكرة إسمه إيه برضه، كان نوع كده نادر برضه يعني، العصفورة قد عُقل عِقلتين الصُباع بالضبط، يعني آه، كانت صوتها عالي جدًا <laughs> هي أ صغننة بس صوتها فظيع، آه، بس <laughs> ن نينجا جدًا، أقول لها أنا مش عارفة الصوت طالع لِك منين، يعني أنتِ أنتِ جايبة الصوت ده منين؟ إيه ده! <laughs> بس بس
آه. ياه! ب بس نينجا، <laughs> صغنّنة بس نينجا، <laughs> أيوه. أيوه فاهماكِ، <laughs> طب ما فيش موقف من المواقف كده وأنتم مثلًا وِسط السوق ده، آآ، حاجة معيّنة حصلت، مثلًا حيوان معيّن عمل تصرّف معيّن فأنتم ضحكتوا، أ حاجة غريبة حتى حصلت، أنتم مثلًا موقف معيّن كده أنتِ مش قادرة تنسيه؟

ياه صقر! <laughs>
آه، آه مش عارفة إحنا من ليه بنعمِل في نفسنا كده. يعني <giggles>
<chuckles> بالضبط، أنا بجد كنت هاسألِك يعني في حاجة غريبة، أو مفاجأة شُفتيها هناك مش لاقياها، بس أنتِ عندِك كل حاجة <chuckles> أنتِ شُفتِ كل حاجة.
<tsk> لأ ما هو أنا قُلت لهم المرّة الجاية ح أنا حاسة إن المرّة الجاية هتدخلوا عليَّ بالنسناس، أنا حاسة إن مش عارفة ليه قلبي بيقُول لي إنكم المرّة الجاية هتدخلوا عليَّ بالنسناس. أنا بصراحة مش من النوع ال <tsk> ما يعني أ أ الناس اللي بتحب الحيوانات دي بيبقى عندهم طاقة يعني غريبة كده، تحسي إن عندهم حُب غريب لل يعني بيعرفوا يتعاملوا مع تخيلي بتتعاملي مع حاجة ما بتعرفش تتكلم، ما بتعرفش تعبّر عن عن احتياجها، آه، فباحس إن هُم
<laughs> آه. إمم. أكيد. مسؤولية كبيرة جدًا يعني ز يمكن ناس كتير بتشبِه الحيوانات، وتربية الحيوانات زي الأطفال، بل أصعب. الحيوانات بتاخد مجهود كبير جدًا إن هي ما بتقدرش تستوعب.
بالضبط، بالضبط جدًا، ده أنا باقول لهم ده أنا م يعني أن أنا عندي بنت وولد وكبروا يعني امم، في سِن المراه
إمم. <chuckles> بنت وولد و وآه صقر وبومه وسلحفة وكل الحاجات دي. <laughs>
<giggles> بس قالوا لي أنا مش عايزة عي أنا مش عايزة أنا مش عايزة أجيب أطفال علشان ما ما أرعاهمش، أنتم بتجيبوا لي حيوانات ليه، <chuckles> أعمل بيهم إيه؟ <chuckles> فأنا عايشة وسطهم غريبة، أنا حاسة إن أنا اللي غريبة وسطهم، يع هُم كلّهم متفاعلين مع بعضهم إلا أنا. <laughs>
إمم، <laughs> أيوه فاهماكِ. امم. بالضبط، ماليين عليكِ البيت <chuckles> يعني هُم الحيوانات ماليين عليكم البيت. <chuckles>
والله أنا أنا نفسي أقعد لوح <laughs> أنا نفسي أقعد لوحدي حبّة، آخد وأدّي مع نفسي طيب <chuckles> أحب إن أنا كده بس بصراحة يعني آمم، عارفة بالنسبة للأطفال، باحس إن وجود حيوان في البيت بيخلّيه أهدى، وبيعرف يتعامِل كويس، يعرف يفكر شوية قبل ما يتعامِل، آه، يعني أنا ب ابني من النوع الف ال الفرّاك كده يعني طول الوقت ب عايز بيتحرك جامد وهو صغير يعني، لمّا كبر شوية إمم.
إمم. أيوه. أكيد. إمم. فهمتِك آه. يمكن أصلًا إمم. يمكن أنتم كمان فكرة إن أنتم مديينهم المساحة إن هُم يعملوا حاجة زي كده، دي حاجة جميلة جدًا منكم، وحاجة كمان في منتهى الذكاء إن أنتم برضه بتشغِلوهم كده عن الموبايلات، عن التكنولوجيا، بتشغلوهم بحاجة برضه بتعلمهم قيَم، بتعلمهم المسؤولية من وهُم صغيّرين.